あ、そう。考えるのが面白いんですよ。ええ、私車の経験浅くてですね。ま、冬道を走ったことがなくって。そう。
はい。 ええ。 ああ、この時期雪が降ってますもんね、東北だと。
うん。 そうなんですよ。なので、車のタイヤは冬用にはなってはいるんですが、まあ怖いなっていうところと、うーん、まあ、高速道路高いっていうイメージがあるので
はあ。 うーん。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
でね。で、電車にしようかなと思ったんですけど、これがですね、まだ新幹線の予約が結構待っててですね。<laughs>
ええええ。 ああ、は、そうですか。年末年始の計画ですよね？そうするとやっぱり混んでるでしょうからね、この時期ね。
はい。うん。 そうなんですね。うん。 あ、そうなんですね。で、何を考えたかって言いますと。うーんと、青春18きっぷを使った格安旅行で行こうっていうふうにね、今ちょっとね。大枠は考えてます。<chuckles> うん。
うん。 ほうほう。 あ、なるほどですね。それがいうん。よく話聞きますよね。それがお得だっていう話をね。はあはあはあ。
そうなんですよ。えっといつかかん、ちょうど5日間分でにまん数千円。で、あの、チケット買えますので。うん。
ええ。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
まあ。すはい。あ、2万数千円ですね。にまんににせんえんか3000円ぐらいですね、確か。うんうん。そうなんですよ。<laughs> ですよね。うん。なので、まあ、悩んでるとはいえ、まあ。おま、おそらく青春18かなっていう感じです、今はね。うん、うん。
数千円ですか？ああ、なるほどですね。ええ、へえへえ。それはお得ですよね。<chuckles> うん。 それは1度買うと乗ったり降りたりっていうのは何度もできるんですかね？
うん。

うんうん。それもですね、漠然と、す決まっているというか、私の知識は全然なくてですね、ええ、え、どどうしたらいいんですかね？こういうね、観光名所ってはい。うん。うん。
はい。 ほうほうほう。 うま、そうですね、とう東北って言えば、そうですね、太平洋側だとお魚ですとか
うん。 ああ、そうですか、うんうん。
うーん、っていうイメージですけどね。北側だと、そうだな、きりたんぽとかそういうの、しうーん、思い浮かびますけどね。
うん。 うん。 へえ、いいですね。うん。あ、ありがとうございます。なんか、すごく大切なこと言っていただいた気がします。なんか、あの、というのも、うーん、ま、一人旅で気楽な旅ではあるんですけど、ま、あの、格安旅行っていうところ以外にテーマが決まってなかったんで、そ、今の聞いてですね、こうグルメをメインにした旅行にしたいなってのがちょっとね、今決まりました。<chuckles> ね。<chuckles> うん。
はあはあ。 う あ、そうですか。ええ。 はい。 はい。ええ、ええ。 あ、そうですか。それはやっぱグルメはやっぱ旅のね、あの、醍醐味じゃないかなと思うんですけどね。
うん。 そうですよね、そういうきりたんぽのような、ええと、なんな鍋とかですかね？鍋とか、そう、海鮮とかですよね。ええ、すごい美味しいイメージが東北にありますので、ま、そういうのを食べながらね、こうゆっくりあの、ええなんですか、しゃしゃけいという、ま窓のあの、く電車のすから見える景色を楽しむ、みたいな旅にしたいなっていうのね、と今漠然と考えてますね。うんうん。
うん。 そうですかね。ええ、ええ。 うん。 ええええ。 ええ。 うなるほどですね。ノマドワークしながらですね、<chuckles> ううん。
<laughs> そうですよね。ノマドもするってところで、ホテルはですね、まあ、悩んではいるんですけど、さすがに、うーん、山奥とかはたぶん WiFi 難しいですよね？たぶん電波悪そうですよね。うん。
うええ、はい。 はい。 ん、どうですかね。旅館とかだとちょっとイメージ湧かないですね。ホテルになるんですかね。うーん。
ね、うん。 うん。 ていうのがあるのって、まあ、すある程度夜は、比較的都会の場所のホテルに泊まるのかなっていう、な、温泉のイメージはあるんですけども、温泉は日帰りでいいかなって感じですよね。
ええ。 はい。 あ、温泉温泉っていうのもあるんですね、またね。

あっ、そうなんですよ、何度もできるんですよ。ただあの、特急、座席指定の特急だけ乗れないっていうね、そこだけちょっと制約はあるのですが、はい、ま、あの、何度も乗り降り可能なものですね。うん。
ああ。 ああああ。 うん、自由席で乗ったり、降りたり、ちょっと、いいちにちに何回も分けて乗ったり降りたりできるって事ですね。ああ。
うん。 そうです、うん。 そうです。<giggles> そう。ただですね、まあ、それでね、交通手段はいいとしてもね、もう1つ問題が。まま、何度いろんな問題あるんですけど、えっと、そのうち1つの問題がですね、ホテルなんですよね。ねホテルね、予約してないんですよ。<chuckles>
うん。 はい。 ええ。 ええ。 あ、はい。 なるほど。<sniffs> はい。今の時期、うん。
ねえ。 この、はあ、そう。
いくらかちょっと分からないっていう話はよく聞きますけどね。高いのか、安いのかっていうのはね。
うん。 そう、そこもね、まだちょっと把握できてないんですが、そもそも予約が取れるかどうかってところもね、不安要素ではありますよね。うん。
はい。 ですよね。人気のある場所だと高そうですもんね。
<chuckles> そうですよね。うん、高い、きっと高いんですよ。で、私ま、年末年始休みもらってるとはいえですね、あの、副業でちょっとパソコンの仕事したいなとは思ってて。ええ、なので、ま、インターネットの環境、WiFi 環境や、有線の LAN ケーブルが使えるような場所にしたいなってのは少なくともあるんですよね。うん。
はい。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 ああああ。 あ、なるほどですね。ノマドワークってやつですね、それって。し移動しながら、<sniffs> できる。はい。
<chuckles> そうそうですそうです。やあ、だからね、ホテルもね、そう、どういうとこ泊まったらいいのかなってところですよね。うん。
うーん、いいですね。あの、雪見ながらノマドワークできたら素敵ですよね。<chuckles>
<chuckles> そそうですよね。そう、また少しだけね、ノマドをする予定ではあるんですけれども。うーん、なかなかホテルの WiFi 弱いって聞きますからね。そこがちょっと不安要素なんですよね。うん。うん。
ああ、はいはい。なるほど。 ああ、はあはあはあ。なるほどですね。ふーん。<lip trill> では、あれですかね。あの、みどうしても見たいような場所っていうのは、まだこれから漠然と決まってるって感じなんですかね。
はい。 うん。うん。